Iya benar, yang penting itu sih Mas, karena saya pribadi orangnya juga nggak mau ribet dan nggak mau ribut ya daripada, nanti saya nagih, terus-menerus tapi ternyata, apa namanya, dia malah punya pikiran yang "Aduh dasar pelit, gini gini gini" ah repot, gitu kan. Ya udahlah anggap aja kemarin shadaqah-nya kurang gitu, kalau saya gitu sih, Mas.
betul. Iya. <chuckles> Iya, pasti. Entah. Iya. Nah, <chuckles> kebanyakan memang itu sih ya. Kalau misalkan minjem, justru pas ditagih jadi reog. <laughs>
Soalnya iya, mhm? Mhm? Iya, aduh saya pernah soalnya minjemin temen e kos saya empat ratus ribu kan, itu kan, aduh anak kos Mas, Rp400.000 tuh kan banyak banget, itu kan. Ada satu momen di mana saya tuh ingin beli kado untuk ibu saya gitu kan, dan saya nggak punya uang gitu, saya bi minta ke teman saya, karena dia sal menjanjikan saya besok besok besok besok, "Bisa nggak transfer aku 50% dulu?" gitu kan
Bener bener, waduh. Iya. Iya. Iyoh. Mhm. Nah, iya. Iya. Iya. Mhm. Tenang, Besok besok tenang sih. Mhm.
ada aja alasannya sampai akhirnya, saya nggak bisa kasih apa-apa ke ibu saya, dan saya bilang kayak, "A aku m masakin aja ya buk, karena aku nggak ada uang" gitu, dan "Iya, nggak apa-apa nduk," gitu kalau kata ibu saya, gitu. Jadi
<chuckles> Iya. Mhm. Iya. Iya. Nah, gitu. Iya?
ya bisa dibilang uang itu, ini sih Mas, bisa ngasih kebahagiaan juga kalau jumlahnya berlebihan ya, kalau jumlahnya banyak gitu. Tapi kalau kayak tadi nih ada hutanglah, ada ribet-ribetlah, justru malah bikin masalah, benar, gitu. <chuckles>
Mhm Iya. Tentang hutang mhm, bikin masalah. <laughs> Iya, begitulah tentang uang. <laughs> Jadi, eee, dengan uang, bisa mempengaruhi sebuah hubungan kita ya?
Iya, benar. Mhm? Iya. Benar banget.
Iya, seperti teman, keluarga, dan lain. Iya, hubungan yang harmonis jadi kurang harmonis. Lebih tapi cuman ini. Nah, itu. Cuma kayaknya lebih banyak permasalahnya sih menurut aku tentang uang.
Mhm. Iya, yang harmonis jadi dramatis ya, akhirnya ya? <laughs> Mhm? Iya sih, setuju sih aku. Semuanya bisa mhm?
Mhm. Jadi kalau iya. Kalau jadi kalau misalkan tentang uang, lebih baik uang, ya pribadi gitu loh. Nggak usah uang buat ke sana ke mari. Karena, sedikit pun bikin masalah, apalagi banyak.
Mhm? Iya. Iya, benar benar. Iya, <chuckles> aduh, nyari dikit aja susah ya nyari banyak, gampang kali ya? <chuckles> gitu. Amin, gitu. Aduh, ini obrolan sepertiga malam yang
<laughs> Nah, itu. Nah benar. <laughs> Gak papa Ya, semoga kakaknya banyak duit. <chuckles> Amin. Iya. Amin.
ter amin amin ya ampun amin gitu kan, Mas nya juga gitu, semoga diganti s dengan hal-hal lain ya Mas, kalau emang yang dipinjem tuh nggak balik gitu ya?
Amin.

Oke, mungkin ini dulu kali ya pandangannya dulu kali Mas, ya. Karena tadi Mas, juga sempat bahas soal hutang gitu kan terhadap teman itu, eee, saya punya prinsip yang agak berbeda Mas, tentang hutang itu kan, yang namanya uang itu kan pasti sensitif. Banyak sekali orang hubungan pertemanan itu yang rusak karena uang gitu kan, nggak usah pertemanan kadang kita sebagai saudara aja heeh, ada gitu kan pertengkaran-pertengkaran tentang uang yang rebusan rebutan warisanlah, apalah, seperti itu. Nah, eee, terkhusus nih, eee, pandangan saya terhadap uang apalagi soal pinjam meminjam. Kebetulan saya juga beberapa kali sempat meminjami teman saya uang gitu kan, dan bisa dibilang saya punya, apa ya, kayak batasan gitu kan dalam meminjami uang. Kalau dia masih pinjam Rp100.000, dua ratus, kalau saya ada rejeki mungkin Rp300.000, eee, saya harus siap mengikhlaskan uang itu gitu kan. Ini konteksnya ribu Mas, ya, b bukan juta ya, <chuckles> gitu. Nah
Mhm. Mhm, iya. Mhm. Iya. Iya, benar. Nah. Iya. Nggak semua orang gak? Ah I jangan. Iya. Iya, heeh. Mhm. Iya? Udah, mhm. <clears throat> Iya, heeh. Mhm, iya. Mhm. Iya. Iya. Ah, iya. Ingin. Iya. <laughs> Oh, gitu.
Iya, jadi, eee, ketika ada teman terdekat kita yang pinjam uang atau mungkin orang yang kita kenal pinjam uang, sebenarnya kita bisa lihat sikap dia di situ kan apakah dia bertanggung jawab atau enggak, gitu. Tapi, ketika dia memilih untuk pura-pura lupa ya, atau mungkin
Heeh. Iya. Iya. Mhm. Iya. Ah, bener, iya.
apa ya, ya ada aja lah gitulah dramanya kan. Kita kan juga capek Mas, ya nagihnya juga capek, orang itu uang kita, tapi kita yang capek gitu kan.
Iya. Nah. Iya, bener begitu. Iya tuh. Nah, itu dia.
Iya, jadi kalau nominalnya menurut saya masih yang terjangkau.
Heeh, iya. Iya.
Mmm, biasanya saya tanya dulu, "Kembali kapan?" gitu kan. "Kembali tanggal sekian," gitu. Oke, saya pasti tanya kembali kapan, tapi ketika sudah jatuh tempo seperti itu dan ternyata, eee, yang bersangkutan tidak sanggup membayar atau mungkin "lupa" ya, dalam tanda kutip mungkin, kalau kata orang Jawa "ngelali" gitu kan ya.
Mhm. Iya. Iya. Hmm. Iya. Iya? Mhm. Iya. Ah, iya. Iya, benar benar.
Nah, lali, opo pancen lali, itu tadi kan. Nah, itu saya
Mhm, iya ngelali. <chuckles>
Nah, itu saya nggak mau yang terlalu banyak apa ya, Mas, terlalu banyak ngomong. Jadi kayak, "Kamu sudah janji tanggal sekian, aku harap kamu ingat. Tapi kalau kamu lupa ya ya biarkan kamu yang tanggung dosamu sendiri." Saya nggak mau yang terlalu gimana-gimana, gitu. Sejauh ini saya mhm?
Mhm. Iya. Mhm, iya. Ah. Heeh, tapi <clears throat> iya. Tapi kan kalau misalkan kita minjemin, itu kita harus nagih seenggaknya 3 kali tuh. Kalau udah kita nagih terus dianya udah enggak mau itu ya udah, kita yang penting udah ada kewajiban yang diselesaikan gitu.
Mhm. Iya. Heeh. Mhm.

Paham.
Waduh, ya, tapi pasti sedih ya Mas, ya maksudnya, saya dengernya juga agak miris ya dulu temen akrab ke mana-mana bareng, eh, begitu minta tolong, kita niatnya tuh, nolongin tapi malah kayak gitu, itu kalau orang Jawa tuh biasanya tuh ada istilahnya Mas, kalau gitu tuh, ditulung eh, ditulung, ditul iya itu ditulung mentung itu tadi, aduh kaget juga ya kalau kayak gitu ya, heeh.
Mhm. Iya. Iya. Iya. Mhm. Mmm. Apa itu? Ditulung, mentung. <chuckles> Iya. Kan Itu yang bikin kaget lagi kan itu sampai ke sosmed loh ternyata, aku gak tahu kalau, dia itu viral iya gitu.
Iya, viral gitu ya. Oh, iya, ya ya ya ya, aduh, mhm?
Aduh. Padahal, terkesan itu pas waktu dulu di sekolah itu, baik orangnya loh.
Iya? Iya.
Ibaratnya berprestasi.
Mhm.
Mmm, ternyata begitu. Kalau Kakaknya sendiri ada enggak pengalaman tentang, eee, uang gitu?
Mmm, tentang uang ya, aduh kalau tentang uang mungkin pengalaman pertama kali saya, eee, menerima gaji dan itu nominalnya gede banget gitu kan, jadi kayak, wah, berasa kaya raya mendadak nih kan.
Mhm. Iya. Mmm. <chuckles> Iya.
It itu apa ya, itu saya kalau enggak salah tahun berapa ya Mas, ya aduh, dua ribu dua puluh satu kalau enggak salah ya, jadi kebetulan i eee, itu kan lagi rame-ramenya covid, tapi ya, untungnya nih, ada rezeki kan jadi saya ada kerjaan gitu kan, meskipun online gitu, tapi ternyata, apa ya, saya tidak berekspektasi banyak gitu kan tentang nominal yang akan saya dapatkan, tapi ya sudahlah saya juga baru baru masuk gitu kan, baru kerja entar paling juga cuma berapa sih gajinya gitu. Nah, singkatnya, <tsk> eee, saya inget banget itu
Mhm, tahun berapa? Iya. Iya. Mhm a iya. Iya. Iya. Mhm. Iya. Iya paham. Iya. Heeh, iya. Mhm.
akan Natal, jadi, saya menerima gaji itu beberapa hari sebelum Natal, jadi, apa namanya, eee, dipanggil lah karena saya kerja di kampus ya Mas, ya, dipanggil ke kampus gitu kan, nerima gaji gitu, duh, paling berapa sih, orang anak baru gitu kan, nah, diberitahu lah, "Ini gajinya, segini segini," gitu kan, "Oh iya, terima kasih," gitu kan, saya gak memperhatikan nominalnya gitu loh, cuma begitu begitu saya buka gitu, "Wah, ini gak salah?" Bahkan saya sampai
Iya. Iya. Mhm, iya paham. Iya, heeh. <laughs> Iya, heeh. Iya. Paham. Iya. Wah. Mhm.

Apa namanya? Konfirmasi ke partner saya saat itu kan?
Iya, iya, kelebihan kan gitu, ya? Mhm.
Aku. Nah, aku dapet gaji segini nggak salah? Emang emang bener segini? Terus kan, eee, dia panggil saya kan dek kan karena, eee, jauh lebih tua gitu kan. "Enggak dek, kamu emang dapetnya segitu itu udah hak kamu karena" iya aduh itu saya nangis Mas, karena mungkin saya pernah gitu kan beberapa kali bekerja, tapi untuk mendapatkan nominal sekian, masih kuliah gitu kan, rasanya kayak wah, disambar petir gitu kan, kayak wih ini beneran gitu kan? Masih nggak percaya gitu loh, gitu. Mhm. Iya.
Mhm? Iya. Iya. <laughs> <chuckles> Heeh, iya. Iya. Iya, iya. Wah. <laughs> Heeh, iya. Aih. <chuckles> Jadi, nggak nyangka gitu ya, jadi kalau misalkan, eee, ekspektasi mungkin ya nggak inilah, masih mending sih ibaratnya nggak sesuai ekspektasi tapi lebih baik. <laughs>
Iya. Mhm? Nah. Nah, itu sa men mending saya, apa ya Mas, eee, kerja, apa ya, istilahnya kayak mendingan saya kerja online, terus gajinya banyak daripada kerja online tapi dikit gajinya gitu kan, itu sih, <laughs> heeh.
<laughs> Mhm. Belum. Iya, heeh, bener. <chuckles> Nih, kalau misalkan nih aku mau nanya nih, e kayak kayak aku kan tadi, eee, minjemin duit sama temen tuh, udah percaya gitu ya, akhirnya sampai aku jadi punya pandangan tentang uang yang, ya sedikit berbeda. Nah, mungkin Kakaknya punya nggak pandangan tentang uang atau cara mengelolanya, gitu?
Mhm, apa tuh? Mhm? Iya. Mhm. Mhm? Oke. Mhm?